こないだなんて、なん、帰りにアイスクリーム買って、あ、うのすごい、あ、バケツのようなアイスクリームスプーンで運転しながら食べました。<chuckles>
ええ。あ、売ってる売ってる。ええ。ん、私も5年ばかしアメリカにいたんですけど、なんかあの、スーパーに行って、あの、なんだっけ、あのごバケツみたいなのを買ってきて、<chuckles> 体がおかしくなるんじゃないかと思いながら、食べたあのアイスクリーム最高でしたね。<chuckles>
て、いうこと <chuckles> <laughs> いや、でもそれよくないですよ。なんか、運転しながら、ススプーンでアイスクリーム食べて運転してたら、すすごい高い革のバッグにアイスクリームがべちゃって落ちちゃって、「ああ、こういうことやっぱりしちゃいけないんだな」って反省しました。うーん。
え、ええ。 <chuckles> はいはい。 うん。 神様が怒ったみたいなね。<chuckles>
<laughs>
私はやっぱり小さなしあ大きな幸せじゃないけないっていうのは、じま、ちどれがちっちゃくて、どれがおっきいのか、ちょっとわかんないんですけど。
はい。 はい。
こないだあの、アメリカの温泉にはじ生まれて初めて行ったんですよ。
ええ。 うん。 おおお。あるそうですね。行ったことないけど、どんなんでした？
なんかこっちってすごいサービス精神みたいなのが多いので、誕生日の日はタダっていうのがあったんですよ。普通の日はにまんえんとかするのに。んで、 けまあ、しゅじゃあじゃあちょっとその日仕事があるけど、もうタダだったら一生懸命行こうと思って、にじかん運転して行ったんですけど
はいはい。 あっちのね。コンパイラ。 え、たっか。<chuckles> ええ。 はい、中々。<chuckles>
いや素晴らしかったですよ。うーん。ち
へえ、ま、取るだけあるんですね、普段ね。